Ờ, không, mình là con một bạn ạ, thế nên là cũng không biết nhưng mà mình nghĩ là nếu mà có anh chị em thì chắc cũng bị lắp thôi. Đó, nhưng mà bị cái là cái phòng của mình nó không phải là một cái không gian riêng của mình luôn bạn ạ. Kiểu nhá, mình sang phòng của một cái mình sang nhà của một cái người bạn của mình chơi, mình thấy là nó vào trong phòng, kiểu, nó đóng cửa phòng, tức là cả buổi cả ngày bố mẹ nó không động ng chỉ có mà lúc nào động vào nhá, lại còn gõ cửa hoặc là gọi từ ngoài cơ, chứ không phải là xộc một phát vào luôn. Còn ở trong nhà mình hầu như là không có một cái ranh giới gì, phòng của mình gọi có những phòng thôi nhưng mà nó giống như, kiểu là, một cái phòng khách vậy, bố mẹ thích thì đi qua đi vào, ừm, chuẩn bị những kiểu như kiểu là không được đóng cửa, không được khóa cửa nữa mà cửa phòng lúc nào cũng phải mở để cho bố mẹ, ừm rất là khó chịu luôn.
Ừm, mình hiểu rồi nè. À, ừm, ừ. Công nhận, mình biết. Ừm, ừm. Hợp lý. Ừm. Rồi, mình hiểu nè. <laughs> Ừm, rồi. Ừm, nó làm rất tốt ha. Ừm, ừm, rồi bạn cứ hít thở nha, bình tĩnh nè và mình hiểu cái cảm giác khó chịu của bạn, mà nó không hề dễ chịu một chút nào trong cái tình huống đó, đúng hông? Nhưng mà bạn ơi bạn cho mình hỏi nè, hông biết là trong quá khứ á, hổng biết là bạn với lại bố mẹ có từng gây gổ lớn với nhau về bất kỳ chuyện gì hông? Hay là trong cái thời gian đi học, ờ, cấp 3 của bạn nè, hoặc là cấp 2 đó, hổng biết là bạn có từng làm bất kỳ một cái việc gì đó, mà khiến cho bố mẹ cảm thấy là rất là khó chịu hông? Hoặc là có những cái trận gây gổ xích mích lớn chẳng hạn? Ờ, bạn có thể là nhớ lại quá khứ một chút xíu hông? Rồi kể cho mình nghe thử xem nè.
Ừm. Ừ, đúng rồi đó. Ừm. Ừm. Ôi giời ôi! Gọi là, có vô vàn những cái cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ luôn. Thường là khi mà bố mẹ làm vậy thì mình cũng, gọi là, phản ứng lại, mình cũng có ph có phản ứng nặng, có phản ứng nhẹ như, kiểu là, cái lần mà lắp cam ấy, thì mình cũng nói, mình cũng nói ở trên điện thoại tất nhiên là mình sẽ không nói to, mình sẽ không cãi cọ rồi. Nhưng mà mình cũng bảo là "Con không đồng ý đâu, bây giờ là ở nhà, con gọi là, phòng riêng của con như thế này mà lắp cam vào, bây giờ ví dụ như, kiểu là, đi tắm đi rửa các kiểu thì bố mẹ nhìn thấy hết à?" Nhưng mà bố mẹ lại bảo là "Thì lúc đấy bố mẹ không nhìn" xong rồi bố mẹ lại bảo là "bây giờ bố mẹ lo cho mày, bố mẹ, gọi là, yêu thương mày thì bố mẹ mới lắp cam vào để mà trông coi, để mà xem là ăn uống, xem là sinh hoạt như thế nào, chứ còn bố mẹ không quan tâm thì bố mẹ lắp làm gì?" Thành ra là cái cái lý lẽ đấy làm cho mình, kiểu, không cãi được nữa luôn, mình cũng không biết nói gì.
Ừm, ừm. À. Ừm, hợp lý ha. Ưm, ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, cũng khó cho bạn, đúng hông? Khi mà bạn cũng đã từng thử nói qua những cái điều đó rồi, nhưng mà bố mẹ lại kết luận như vậy, thì cũng rất là khó cho bạn trong cái trường hợp đó. Nhưng mà bạn ơi, giả sử như đặt cái trường hợp nha, bạn, à, nói không một cách quyết liệt hơn nè, hoặc là có một vài cái hành động phản ứng lại chẳng hạn, ví dụ như che camera chẳng hạn nha, thì bạn, ơ, sợ cái hậu quả tệ nhất có thể xảy ra là gì nào?
Ừm. Ừm. Ừm. Ờ.